Wah sebetulnya sih eee, sebenernya gimana ya, aku pernah sih kalau kayak mindahin, cuman masalahnya kalau misalnya kerjaannya kayak lebih ringan gitu ya, artinya aku nggak usah yang begitu fokus ataupun ya cuman kayak ibaratnya, eee, tentang dokumen gitu, aku bisa aja sih. Kayak kadang itu aku di ruang makan misalnya ya sambil kan ruang makanku ruang makanku kan kayak semi outdoor gitu ya, jadi bisa sambil lihat taman misalnya gitu, sambil laptopan. Cuman memang kad eee, seringnya, sering kali itu aku harus di kamar karena memang, mmm, ada kerjaan yang mengharuskan, eee, misal fokus. Eee, jadi kalau misalnya kayak di di ruang makan itu kan kadang tuh kedengeran ada suara dari luar gitu kan. Terus selain itu juga iya, jadi kayak bikin nggak fokus gitu. Itu pertama. Terus kedua, kadang settingan kerjanya tuh udah di kamar gitu kan. Kayak misal, eee, ya adalah beberapa beberapa hal gitu kan. Misal, eee, ya buku tulis apa pun itu ya, itu tuh udah ada di kamar semua. Jadi ketika aku harus mindahin, nah itu emang agak sulit ya buat aku. Apalagi ya tadi kadang-kadang kebutuhan di kerjaanku yang mana beda-beda ini ya, itu tuh kadang keb beda-beda dan semuanya itu udah kayak tersetting di kamar gitu sih. Makanya aku bingung banget nih.
Iya. Iya. Oh, iya sih, Kak. Bener bener. Oh, oke. Iya. Oh, oke. Oke, ngerti sih, Kak. Jadi mungkin ada suasana-suasana tertentu yang mungkin membutuhkan, eee, ruangan tersendiri gitu ya, Kak. Jadi memang nggak bisa untuk dipindahkan ya, Kak, untuk kerjanya sendiri. Tapi kalau boleh tahu juga nih, Kak, biasanya kalau di rumah kan berarti sendiri ya, Kak. Nah itu, eee, kalau misalnya meja kerja itu biasanya deket nggak sih, Kak, kalau misalnya nih sama tempat tidur? Atau mungkin bisa dikasih jarak tuh meja kerjanya?
Bener. Iya. Wah itu deket banget ya. Aku, eee, tem eee, apa ya, meja buat kerja itu ada 2 tuh. 1 bener-bener di samping, tepat di samping tempat tidur. Satunya lagi tuh di kayak di depan tempat tidur gitu loh. Yang di depan tempat tidur sih ada jarak ya, cuman karena kamarku juga nggak begitu besar, biasa aja gitu. Jadinya ya ya masih kayak hampir deketlah gitu sama iya, sama kasur gitu.
Oh, oke. Kelihatan, mhm. Oke. Oke mungkin karena mungkin, eee, suasananya nggak bisa diubah dan mungkin settingannya udah di situ, mungkin bisa membedakan tuh misalnya nih kayak misalnya, eee, suasananya atau cahaya lampunya. Jadi pas mungkin waktu-waktu untuk istirahat, Kakak bisa tuh, misalnya cahaya lampunya dikasih yang agak nggak terlalu terang banget gitu kan, Kak, biar suasana juga lebih rileks tuh biasanya. Nah aku juga mau tanya nih, Kak, mungkin sebelumnya ya, Kak. Kalau Kakak sendiri pernah nggak sih membagi waktu kerja gitu, Kak? Jadi kayak, eee, "Aku harus kerja dari jam segini sampai jam segini," gitu jan eee, jadwalnya tuh ada gitu, Kak. Jam-jam tertentu yang harus kerja, dan jam tertentu memang harus istirahat. Pernah nggak sih, Kak, kayak gitu?
Nah, tuh. Oh. Iya iya.